بُص، أنا في موضوع خانِقني جدًا وضاغطني نفسيًا، لإن أنا باقابل يعني في حد في حياتي من الأشخاص اللي ضاغطة عليَّ جدًا نفسيًا، ومش عارفة أتخلَّص من العلاقة، أو إن أنا أعمل لها حدود. وبافضل بقى بعد أي مثلًا مقابلة، أي قعدة، أي مكالمة في التليفون، ما بانامِش بقى طول الليل من التفكير، إن أنا ليه ما اتصرَّفتِش، ليه ما أخدتِش رد فعل؟ حاسَّة بإرهاق وضغط نفسي كبير جدًا صراحة.
هو أنا متفهِّم ده جدًا، طبيعي إن لمَّا يكون أو لمَّا تكوني في علاقة مُرهِقة بالشكل ده بالنسبة لِك، فأنتِ هتتضغَط عليكِ مع الوقت. فخلِّيني أسأَلِك، هو مين الشخص ده أصلًا في حياتِك في الأوَّل؟
إمم. والله هو هي شخصية يعني، هي المفروض الإنسانة دي دخَلِت في حياتي كده، أقحَمِت نفسها في حياتي. أنا حد اجتماعي عمومًا، أي حد مثلًا يقرَب مِنِّي، خصوصًا أنا بقى في غُربة، فهي عرفِت إن أنا إحنا مصريِّين زي بعض وتمام. وأنا بقى ولادي كانوا مفتقِدين أوي اللمَّة، ويبقى في وأنا كنت عايزاهم برضه يبقى في بيئة حوالينا. فهي عرِّفِتنا عن طريق حد يعني، جوزها قابِل جوزي آآ، بالصدفة كده في الجامع، فخَد رقم تليفونه. عارِف اللي هو ناس أقحَمِت نفسها على حياتي. بس صراحة يعني ضغَطوني بقى نفسيًا، أو هي ضغَطِتني نفسيًا وأرهَقِتني جدًا جدًا لدرجة مش طبيعية.
إمم. آه. أيوه. هو أنا مُتفهم جدًا، وبصراحة يعني أغلب الناس في الغُربة لمّا بيكونوا في دايرة اجتماعية ضيّقة، فبيحاولوا يعني اللي هو يتعرفوا على أي ناس يكونوا زَيِّهم، وده يمكن حطِّك في موقف زي اللي حصل معاكِ، إن أنتِ اتعرّفتِ على شخصية مش مُناسبة ليكِ، فخلّينا نعرف، طب هي الشخصية دي إيه المشاكل، أو إيه مثلًا الحاجات اللي بترهقِك فيها، أو إيه تصرُّفاتها اللي مُتعبة بالنسبة لِك؟
امم. جدًا. طب بُص هو أنا كُلّ يوم باكتشف حاجة جديدة، يعني مش هاضحك عليك أنا حَاسَّة إني عارف شخصية سامّة؟ أنا أنا بدأت أسمي ال أسمي العلاقة دي إن دي علاقة سامّة، لإني مثلًا باطلع من مُكالمة تليفون، باحِسّ إن أنا مُنهكة، مخنوقة، باحِسّ إن أنا عايزة أعيّط أوقات والله فعلًا، آآ عارف لمّا حد يبقى ع عايزِك بس لمُجرّد المصلحة الفظيعة، والمُكالمة أو الزِّيارة أو أي حاجة، عُبارة عن استغلال بقى، استغلال بقى قيس على الاستغلال دي بكُلّ مقاييس الاستغلال اللي ممكن البشر يستغلُّوها، استغلال إن أنا هاستغلِّك كصاحبة أفضفض معاها، استغلال إن أنا هاستغلِّك مثلًا أنتم أقدم مِنِّي فآخُد منكم خِبرة وتساعدوني في ورقي وتساعدوني في حاجتي، استغلال إن ولادي يلاقوا حد يلعبوا معاهم، استغلال إن أنا أجِي أرمِي نفسي أنا وولادي عندِك، آآ عايشين معاكِ حاج كده بقى، في حين إن أنت لو وقعت في وقت أزمة بجد، أنت مش هتلاقيها، ما بتلاقيهاش بتلاقيها اتبخّرت.
آه. امم. أيوه. ياه! امم. آه. اهم. آه عا ياه! يعني
ولو لقيتك أنت مثلًا واقع في مشكلة تمام.
هو موضوع صعب بصراحة فعلًا يعني إن هي تكون عاملة زي ضغط بالنسبة لِك، كُلّ ما أنتِ محتاجاها ما تلاقيهاش، في حين بقى إن هي قاعدة ضغط كُلّ ما هي محتاجة حاجة هتلاقيكِ موجودة. وبصراحة يمكن خُطوة كويسة جدًا إن أنتِ بدأتِ تدركي أصلًا إنها علاقة سامة، يعني في ناس كتير بيفضلوا في علاقات سامة لفترة طويلة ومش مدركين إن الشخص ده بيستنزفهم ولا عارفين سبب الاستنزاف اللي هُم فيه، فيمكن دي حاجة كويسة. فيعني هل في موقف معيّن مثلًا حسيتِ فيه بقى اللي هو أو مثلًا خلاكِ تدركي إن الشخصية دي بتستنزفِك أصلًا، والّا أنتِ حسيتِ كده اللي هو مع الوقت؟
أوي. أوي. لا والله بُصّ هو مواقف كتير، بس مثلًا يعني أقربها مثلًا أو آخرها اللي هي أنتم يعني في بشر كده ما فيش عارف الناس المفروض تبقى عندها دم أو إحساس، يعني مثلًا هي جوزها قاعد بقى له سنين بقى له كذا شهر مثلًا مش لاقي شغل، وأنا جوزي بيشتغل في شركة هنا معروفة بقى له فترة وبتاع، فقال له: "أ قدّم لي إن شاء الله أي حاجة" ومش عارفة إيه، فتمام جوزي قدّم له، أنا عايزة أقول لك حرفيًا هُم من ساعة ما دخلوا حياتنا وحياتنا عمالة تتخرب، ما فيش حاجة بيعلقوا عليها أو بيتكلموا معانا عليها. أو بيحصل مقارنة إلا ما الحاجة دي بتبوظ، فجِه
آه. اهم. أيوه. إمم. باصّين لكم في حياتكم كده.
آآ، جدًا جدًا، <chuckles> بس أنا مش م ما كنتِش مُدركة ده في الأوَّل صراحة، كنت حاسَّة إن في حاجة مش طبيعيَّة، يعني هو ليه كده؟ فالمهم، جوزي شغَّل جوزها يعني، آآ، ما فيش بس 3، 4 أيَّام، آآ الproject اللي جوزي فيه اتقفَل، وجوزي بقى عاطل عن الشغل.
آه. يا الله! يعني، الموضوع صعب جدًا فعلًا.
من يعني آه، فأنتَ متخيِّل يعني، إيه هو اللي كان حالِّل له الامتحان بتاع الشركة، هو اللي عامل له الrefer بتاع الشركة، كل حاجة هو اللي عملها له، وهو قبِل ودخَل. أنتَ متخيِّل، ما فيش مكالمة تليفون؟!
امم، آه. حتى ما اتصَّلش يواسِيه، حتى ولا يقول له إن هو جنبه.
آآ ولا الهوا، ولا الهوا، أنتَ متخيِّل، هي قعدِت 4،5 أيَّام، عارِفة إن أنا مخنوقة ومتدمّرة، وإحنا في غُربة، وأنا ما باشتغَلش، وعندي ظروف معيَّنة طبية مانعاني إن أنا أخ واخدة إجازة. طَب وفي إيجارات وما فيش أهل جنبَك، ما فيش أي حاجة. أنتَ متخيّل إن الناس دي مثلًا كانوا قاعدين عندَك، أكِلين، شاربين، نايمين عندِك، استِغلال استِغلال بأبعَد وأنا ما أعرفهمش أصلًا. بعد كده تبُصّ تلاقِيها ما فيش، وأوَّل مكالمة بعد 4،5 أيَّام، مش تقول لي مثلًا: "أنا عرفت إن جوزك ساب الشغل،" لأن هي عارِفة من أوَّل يوم، جوزها في الشغل معاه. تقول لي: "أنا في مشكلة كبيرة وواقعة فيها ومحتاجة أفضفض لِك." <chuckles> وأوَّل مكالمة، خ والله العظيم، والله أنا بقيت عمَّالة أقول لجوزي: "هو في كده، هو في كده." يعني عارِف، ما كان ما فيش كلمة شُكر. فالمهم انفجَرت صراحة فيها، قُلت لها: "هو الحياة عبارة عن أنتِ؟" طب أنتِ شُفتِ أنا نفسيَّتي عاملة إزاي؟ هل أنا يعني هي وجوزها، علاقتهم سيِّئة، أو بيمثِّلوا إن هُم علاقتهم سيِّئة. أوَّل مرَّة دخَلوا في حياتي، كانوا بيتخانِقوا وعايزين يتطلِّقوا في أوَّل يوم جُم في البلد، وإحنا ما نعرفهمش، وقعدنا نصلّح ما بينهم. آه والله، زي ما باقول لَك، كلام سلبي، في نكَد، في خنقة، في ف <tsk> ه أنتِ إيه يا بنتي؟ قالِت لي: "لأ أصل أنا مش عايزة عايزة أنسِيكِ، فباحاول أشغِلِك." أنت متخيِّل الرد؟ قُلت لها: "لأ"، قالِت لي
آه. أيوه. أيوه يعني أ آه، أكيد. ياه! هو في ناس كده؟ يعني آه. امم. ياه! <laughs> آه. ياه! ده يعني، عذر أقبح من ذنب.
أ أ أه <tsk> هو م هي مش كده هي كُلّ همّها في الحياة إن هي تطلّع اللي جواها، مخنوقة، زهقانة، ولادها زهقاني هي أهم حاجة في الكون، وبعدها ولادها، يعني أنا م عُمرك تشوف إن حد يقول لك إن أنا أنا ثُم ولادي؟ هي كده.
آه. آه، يعني هي
وجوزها هي مُسيطرة شويّة.
إمم، حتى جوزها يعني يمكن متأثّر بحاجة زي كده، ويمكن بقى يعني ده باين أكيد بقى على كل علاقاتها، يعني هي بالنسبة لها الناس مش فارقين معاها، بس أنتم بالنسبة لها يمكن بتاخدكم مصلحة وقت ما تحتاجكم، أنتم لو مرّيتوا بمشكلة هو مش فارق معاها بأي شكل، فبصراحة يعني هو موقف صعب جدًا، وشخصية مُتعِبة بصراحة، فيعني هل أنتِ جرّبتِ يعني تحُطّي بقى حدود، اللي هو أكيد لمّا بتُدركي حاجة زي كده ممكن تفكّري إن أنتِ تبعدي عنّها، فهل أنتِ جرّبتِ حاجة زي كده؟
نهائي. أوي. إمم. جرّبت، عملت و وجرّبت وقُلت بقى مش كل مرّة أفضل يتحرِق دمّي وما اقولش إن أنا متضايقة، فأنا جرّبت إن هي في مرّة، قُلت لها والله كذا، كذا قالت لي أنا جاية أصالحِك وإحنا وأنا أنا عارفة إن أنا مقصّرة، وأنتِ ما تعرفيش أنا ر والله عارفة إنِّك أنتِ أحسن حد في حياتي وما شوفتِش حد في الدنيا دي زيِّك، وإحنا أصلًا حَجَزنا في في مطعم اللي إحنا بنتقابل فيه مع بعض، وهنتغدّى سوا وعازمينكم قُلت لها لأ يا ستي لا عازمنّا ولا عازمينكم وخلاص وات قالت لي لا والله وحياة ولادي أبدًا، وتخيّل عَملِت إيه؟
آه. إمم. <laughs> آه. بعدها حصل إيه؟
أنا جوزي رفض إن هو يروح، اعتذر، فأنا قُلت خلاص هاخد الولاد وأروح أنا إيه برضو ما فيش إلا هُم يعني، فخلاص أنا ما باعرفش أَرُد النّاس أوي، فرُحت هي ما جاتش، قالت لي: "أصل إحنا نِمنا، راحت علينا نومة، نِمنا القيلولة وراحت علينا نومة".
آه. آه. يا الله! لأ مش طبيعي. <chuckles>
آآ، شُفت! شُفت حقارة كده، هي شخصية كده! وبتعتذر وزعلانة، أنا بعد الموقف ده ما بقيتش أَرُد على تليفونات وقعدت فترة كده حجِّمت العلاقة، تقول لي: "أنتِ بتتكلمي بجفاف"، إيه مش مستوعبة اللي هي عملِته كمان، يعني أنت متخيل! "أنتِ بقيتِ جافة، ما بقيتيش عايزة تسمعيني زي الأول"، <laughs> متخيل! كان عندي تجديد إقامتي اتفضل.
هو أنا يعني آه. آآ، هو أنا ممكن أقول لِك أصلًا إن هي يُمكِن تكون إن هي مدرِكة اللي هي بتعمله، بس ده يمكن نوع من السُّمِّيَّة أو التلاعُب اللي هي بتستخدمه معاكِ. يمكن آه في كده بجد، في شخصيات بتكون عارفة إن اللي قدَّامها ممكن بيتضايق عند نقطة معيّنة، فهي بتبدأ تتعامل معاه بنوع من التغافُل، إن هي تبيّن إن هي مش واخدة بالها، أو إن هي بتتعامل بطبيعتها، لأ هُم واخدين بالهم، تمام، ويمكن يعني بس هُم إيه، عايزين يحسسوا اللي قدّامهم لأ إحنا مش واخدين بالنا من حاجة. ويمكن دي من الألاعيب بتاعة الشخصيات السامّة اللي ناس كتير جدًا بيقعوا فيها، فحاولي برضو نقطة زي دي يعني تخلِّي بالِك منها جدًا.
معاك. ب في كده؟ والله بُصّ مش هاكذب عليك، أنا أول مرّه في حياتي كُلّها أقابل حد بالمنظر ده، والمشكلة إن اللي حواليها مش حاسين بده، وبقيت عمّالة ألوم نفسي يعني عارف وصّلتني لمرحلة إن أنا بقيت آكُل في نفسي، هو أنا ليه بقيت وحشة، طَب ما يمكن تكون هي نيتها مش كده، وصّلتني لمرحلة أنا فعلًا ب باكره أسمع اسمها، يعني يعني لدرجة إن أنا ساعات باقعد مع نفسي واقول طَب هي عملت لي إيه؟ يعني عارف بابرّر لها لدرجة إن أنا بقيت حاسة إن أنا بدأت أكره نفسي، أنا بقيت إنسانة مش كويسة؟ هو أنا بقيت إنسانة غريبة من ناحية الناس ما عنديش طاقة للناس؟ يعني أنا من النوع اللي باحب أسمع أوي ال الناس كُلّها تيجي تحكي لي ومشاكلها وأحب أوي أساعد الناس يعني، اب با باحس بالاقي نفسي، وباحب كُلُّه يعني عارف ال اتفضّل.
اهم. آه. آه. لأ، هو أيوه. هو بصراحة أنتِ شخصية يعني منفتحة، وبتحبي الخير للناس على فكرة يعني ما تخلّيش نَفسِك بسبب تجربة زي كده، تحسي إن أنتِ شخص مش كويس على فكرة هو ناس كتير لمّا يدخلوا في علاقات مع أشخاص سامين ال يعني يمكن الألاعيب اللي الشخص بيستخدمها حواليهم، تمام؟ دي بتخلّيهم يعيدوا تعريف نفسُهم، لأ، يعني أنتِ يمكن أكتر حاجة تخلي بالك منها في أي علاقة سامة، هي إن أنتِ العلاقة دي ما تعتبريهاش زاوية تبُصّي بيها لنفسِك، يعني يمكن برضه الناس اللي حواليها، تمام؟ مش واخدين بالهم أصلًا من اللي بيحصل، هو دايمًا الشخص ده هتحسيه إن هو متلاعب بكل الناس اللي حواليه، وما حدش بياخد باله، ممكن ناس كتير على فكرة يكونوا منهَكين زيُهم زيِّك، بس هم مش قادرين يلاحظوا حاجة زي كده، ف
اتفضل. إمم. أوي. لا، أنا باحس الناس بتاخد حقها أنا ال أنا اللي باحس اللي أنا مت يعني إحنا اتربينا إن إحنا ما نحرِجش، يعني أنا الله يرحمها ماما كان دايمًا تقول لنا ل لازم عندكم أخلاق، لازم تحُطّوا إن اللي قُدّامي ده ممكن يكون عنده مشكلة، بنقعد نبرّر، م ربِّتنا إن إحنا نقعد نبرّر للي قُدّامنا، لدرجة إن أنا بقيت حاسة إن أنا مش عايزة ولادي يبقوا كده، إن أنا أقعد أبرّر، لازم أعمل حدود، يعني أنا قَطَعت مبدئيًا مع البنت دي، وأُفاجَأ بهذا بقى، جوزي اشتغل في مكان تاني والحمد لله ربنا كرمُه في مكان أحسن كمان، بس أُفاجَأ إن هي باعتة لي رسالة مع حد وسيط، إن هي قدّمِت في الشركة بتاعة جوزي، جوزها قدِّم في شركة جوزي، وإن هي قدّمِت آه، إن هي قدِّمِت في شركة أحسن، طَب ليه يا بنتي أنا عملت لِك إيه أصلًا للمقارنة؟ وليه وقاعدة عارفة أخباري و عملت لِك إيه يعني؟ عارف هتجنِّني من ساعتها بقى وأنا حاسة إن أنا <tsk> إي إيه ده؟ أنا اللي عملت في نَفْسي وفي بيتي وفي ولادي كده، يعني أنا اللي دخّلت ناس زي دي علينا وإزاي وافقت!
آه. إمم. الحمد لله. إمم. تاني؟ <laughs> آه. يعني هو باين بصراحة جدًا يعني إن هي الشخصية بتاعتها يعني حتى أنتِ شوفي يعني أنتِ حتى بعد ما تبعدي بتفضَل الشخصية السامة تحاول تلاحقِك، حتى حياتها يعني لازم تحُطّ تبيِّن لِك إن هي هتبقى أحسن منِّك، هي بصراحة يمكن هدف من الأهداف بتاعتها إنها يمكن بيوصل الموضوع إن هم عايزين يخربوا حياة الشخص اللي قدَّامهم، فيمكن أحسن حاجة تعمليها في حاجة زي كده، إن أنتِ ت أنتِ أحسن خطوة عملتيها حلف حرفيًا هي إن أنتِ قدرتِ تِقطَعي العلا العلاقة دي، لكن خدي بالك يعني هو أكيد هم هيفضلوا يحاولوا يوصلوا لِك، وهيفضلوا يحاولوا يكونوا وراكِ، حُطّي حدود، يعني الناس مثلًا اللي ممكن يكونوا وُسَطا، لأ قولي لهم أنا مش عايزة أي خبر من أخباري يوصل بأي شكل، واللي هيطَلّع أخباري ده، امم، يعني أنا مش هاحكي له حاجة تانية، وما حدش يحكي لي حاجة منها، ولا يبعت لي رسالة منها، يمكن على فكرة كونِك هتحُطّي حدود ده هيرَيحك كتير، وهيبعد عنِّك العلاقة المرهقِة دي.
فموضوع مُرهِق. أوي. امم. امم. آه. امم. صحيح. عندك حق والله بجد، هاعمل زي ما أنت قُلت لي كده وربنا يسَهّل، باشكرك جدًا والله ريحتني إن أنا فضفضت كده اللي جوايا معاك.
عفوًا والله أنا اتبسطت إن أنا قدرت أساعدِك، وإن شاء الله يعني العلاقة دي تنتهي وترتاحي منها في أقرب فرصة.
يا رب. <laughs>